Allora, inizialmente ho messo tipo, uhm, la mhmm, l'impostazione del telefono per cui, uhm, non dopo un tot di ore che passi su un'app, non ti fa più entrare. Quindi è proprio, li sì, sì, limita il tempo, si oscura tutto e ti dice: "Basta per oggi".
Ah. Via. <laughs> Ma, aspetta, mad ma sì, però questa è una è una cosa importante, qual era questa limitazione? 6 ore, 2 ore "Non è la stessa cosa", dici. Ah, "Ho messo il limite a 12 ore", eh, cavolo. <chuckles>
<chuckles> <giggles> No. <laughs> No, era di 2 ore. Che che posso assicurare che non è tanto, 2 ore. Cioè oddio, ne nella giornata, pensi a quante cose puoi fare in 2 ore e dici: "Beh può essere tanto". Sì, però per come ero abituata io, 2 ore non sono niente. Se conti che, quando ti svegli la mattina ehm, poi a quel tempo io facevo l'università, quindi non dovevo andare a lavorare e facevo l'università, in DAD, quindi, a casa
2 ore, dai. <laughs> Nulla <chuckles> un nulla. <clears throat> Mh. Okay. A me? Sì, quindi
capito? Cioè, io mi svegliavo la mattina, facevo: mezz'ora, a guardare i social, poi mi sve cioè mi alzavo, effettivamente, e prima di andare a dormire almeno 1 ora, quindi 1 ora e mezza, è andata. Significa che durante il giorno, avevo solamente mezz'ora. Non è tanto. Posso assicurare.
Mh. Sicura, via. <chuckles> Ho capit vab quindi avevi impostato a 2 ore no, no, no, sicuramente 2 ore potrebbero essere veramente poche, eh, per chi è per chi l'ha usato com così, in maniera così intensiva, no, capisc però 2 ore per ogni per ogni applicazione, o 2 ore in tutto?
<chuckles> S sì, sì sì. Eh, p per en per entrambe le applicazi cioè, per ognuna. Quindi 2 ore una, 2 ore l'altra. Sì, però io uhm
Ah, ah. Quindi so' 4 quindi son 4 ore. <chuckles>
Sì, però alla fine io le usavo praticamente negli stessi momenti, quindi di base un po' in contemporanea, ecco, come se vabbè, diciamo. Mhmm, mhmm, vabbè, sì. No, però poi, ehm, sono riuscita a togliere questa questa limitazione nel tempo, perché ho notato che non mi veniva neanche più, da utilizzarle così tante. Quindi adesso, l'unica cosa che ho impostata sono cioè, non ho le notifiche, di nessuna di questa queste applicazioni sì, così ci entro, ci sto il tempo che ci devo stare ogni tanto è un po' esagerato? Sì, però, ehm, sono proprio i momenti in cui non ho nient'altro da fare. Non è che mi privo effettivamente di fare qualcosa perché devo stare sui social, no. E anche, tutto il resto, tutti gli altri pensieri, comunque, che prima mi uhm, non lo so, mi, mhmm, invadevano il cervello
Ah, okay. Va bene, ti stai ti stai giustificando, dai, ho capito. <chuckles> Ah-ah, ottimo. Ah Via, hai tolto anche quelle? Okay. Sì, è capitato, okay. Di qualcosa, mh Okay, ho capi Perché dici: "Non mi privo di niente"? Non so, non ti può non è che ti privi, mhmm, che ne ne so, di di i i i di sentire della musica, di leggere tr qualche pagina di un libro.